Oi, tudo bem? Queria te pedir ajuda numa coisa. Eu tô assim, começando a tentar me aventurar um pouquinho na cozinha. Nunca fui muito de gostar de cozinhar e morro de medo de errar nos pratos, de botar muito sal, de ficar sem gosto. Será que você consegue me dar umas dicas do que que eu posso fazer pra ficar com um pouco mais de segurança na cozinha?
Uhum. Ah, com certeza. O que que você já faz assim, eh, com segurança, digamos assim?
Olha, eh, eu já há muitos anos eu cozinho só pra mim, então eu sinto que assim, eh, eu faço meio que sempre as mesmas coisas. Eu gosto bastante de comer mais saudável, então faço assim, muitos legumes, verduras, frutas, eh, tipo, é a base assim da minha da minha dieta. E assim, acho que de coisas mais complicadas que eu faço, eh, provavelmente assim, uma lasanha, um estrogonofe, sabe, uma berinjela no forno estilo lasanha, mas assim, não sei cozinhar nada muito complicado, sabe.
Uhum. Uhum. Entendi. Ah, então já não é tão básico, assim, você já se aventura numa coisa ou outra fora, assim, digamos assim, do do seu da sua zona de conforto, né?
Do bê-á-bá. <laughs> É verdade, não a-a lasanha e o estrogonofe acho que foram coisas que eu, hum, porque eu gosto eu aprendi a fazer cedo na vida e aí, eh, aconteceu de fazer viagens com amigos tal e cozinhar esses 2 pratos pra eles e foram pratos que foram bem aceitos, então assim, que se eu preciso cozinhar pra alguém é o que eu faço, sabe? Ou a lasanha. Hum.
Uhum e a lasanha que você faz eh eh você f você que faz, eh, as como é que se diz? As sheets de de
Sim.
as camadas ou v você faz de assim do 0?
Hum, eu faço t ela do 0, mas eu compro já aquela massa que é pré-cozida, sabe? É, eu gosto de montar, até porque eu não gosto muito de presunto, então a minha les lasanha eu faço com peito de peru defumado e com queijo, no lugar do presunto e queijo. É, bem saudável, né?
Ah, você já compra a massa, tá tá tá tá. Uhum. Ah, é bem bem saudável, bem saudável, mas mas não é então a clássica à bolonhese?
Não, não, eu faço a lasanha brasileira, que não necessariamente tem a carne moída, sabe? Porque eu moro nos Estados Unidos e a única lasanha que existe aqui é a bolonhese, então eu preciso fazer uma que não seja o que você acha em todos os lugares, sabe?
Aham, aham. Aham, entendi, sei, que é só pra só pra variar um pouco do que você já tem. Não, eu perguntei porque, por exemplo, eh, certos pratos relativamente básicos italianos e a c a culinária italiana ela é realmente básica, assim, é simples, eh, serve muito como pra você ganhar uma base em relação ao resto todo. Eh, por exemplo, um bolonhese, eh eh da vida, que as pessoas acham que é só uma carne moída, mas não, tem que ter o celery eh, eh, como é que se diz? Eh, cenoura, enfim, e e tem outra outros toques, aí, você põe um pouquinho de leite, um pouquinho, inclusive de caldo de de de galinha. <laughs> Ninguém entende isso, mas é.
É, exato. Uhum. Uhum. Sei, se Uhum. Uhum. Hum. Certo. Na verdade, é um molho complexo. A va a lasanha em si é simples, mas o molho que é o complexo, né?
É. Né, mas é não é é é assim complexo em termos de ter vários ingredientes, mas não é algo assim de outro mundo de ser feito e meu ponto é a a assim, a partir do momento que você vai se aventurando essa questão, por exemplo, de sal, essas coisas, você vai pegando, vai ficando natural. Você, obviamente, hoje em dia é muito é muito simples de você ter acesso a a receitas, inclusive vendo as pessoas fazerem p pelo YouTube, por exemplo.
Sei. Uhum. Sei. Uhum. Sim, é o que eu uso muitas vezes tá, eu tenho assim, a lasanha e o estrogonofe são receitas de família. Eu faço do mesmo jeito que a minha mãe fazia, a única diferença é que, ao invés do presunto na minha lasanha, eu boto, né, o peito de peru, mas muita coisa eu sigo receitas da da internet mesmo. Por exemplo, eu fiz pela primeira vez na minha vida uma polenta quando eu estava na Suécia. <laughs> Foi interessante isso que você falou da comida italiana, porque eu gosto bastante.
Uhum. Entendi. Ah, interessante, interessante. Uhum. É, olha, isso isso é uma é um jeito de você se sentir mais segura, digamos assim. Você se se você seguir, digamos assim, a risca, no máximo, você vai ter que fazer, eh eh, ajustar aí, as quantidades, o que pode ser um pouco um pouco difícil também, mas enfim, com o tempo você vai pegando, inclusive inovando, botando o seu toque. Mas me diz, você teria algum pa algum prato ou algum tipo de culinária que você gostaria de aprender?
Uhum. Sei. Olha, eu queria saber fazer mais, assim, carnes no geral, porque hoje em dia o que que eu faço? Eu faço um bife, eu faço frango, eh, assado no forno, mas não acho que o meu tempero é dos melhores, acho meio sem graça, ali, só um um alhinho, e de repente, uma
Uhum. Você faz um frango inteiro? Hum.
Não, não. Nossa, que medo. <laughs> Não. <laughs> Não é mais difícil do que fazer só as coxas?
Não, nada. Não é. É Não, não. Eh, eu acho inclusive mais fácil, você pega um frango inteiro, inclusive, se bobiar, você acha na internet, você faz o o segredo é você descolar a a pele dele, né, e aí você faz um um tempero misturado de várias ervas com manteiga, com mostarda, você faz um uma meio que uma bola, um sal, enfim, e você massageia por dentro, com cuidado.
É mesmo? Hum. Uhum. Tá. Uhum. Ah, entre a pele e a carne, é isso? Tá, eu vi uma amiga fazer isso. Hum. Certo.
Exato. Exato. É é é relativamente simples. É é muito simples. E
E aí, quanto tempo que precisa pra um fran frango inteiro ficar assado?
Aí vai depender do tamanho, se for um flan um frango mais ou menos de um um quilo, diria que uma meia hora. Hum, assim, é é muito d de olho também.
Tá. Hum, interessante. Sim, né? Não, essa essa essa manha de ver assim, se tá douradinho, se a carne já não tá vermelha, eu tenho um pouco, mas o que eu faço hoje, eu compro só a coxa do frango, né, separada, aí eu faço um molho, tipo, eu deixo marinando pra ficar com um pouco mais de gosto, porque, né, eu acho que que às vezes assim, o frango, principalmente, ele precisa de de um temperinho extra, senão ele fica com um gosto sem graça, né?
E, uhum. Uhum. Ah, isso é ótimo. Uhum, é é, eu concordo, eu concordo, eh, frango, você tem que dar aquele tchan pra poder realmente ficar interessante. Mas você f mencionou carnes. Carne, eu acho que o principal da carne é a carne ser boa. É que é ser uma carne boa, porque, assim não tem muito mistério, dependendo do jeito que você for fazer. Se for grelhar mesmo, eh, fritar, digamos assim, tem umas coisas básicas, né, assim você não, teoricamente você não deve botar a carne quando ela tá muito molhada de sangue, é bom dar uma secada nela. É, antes.
Ah, e e é uma é um dos meus desafios. É. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Certo, pra não juntar água na na frigideira, né.
Isso, isso, isso exato. Pra pra ter uma, eh, uma fritura melhor. E o ideal mesmo é você salgar um dia antes. Mas se você salgar um um tempo antes, já não você salga um dia antes o bife, deixa na geladeira, e, enfim, é o ideal. É, aí quando frita, é só não ficar virando demais as pessoas a gente tem essa essa mania de ficar virando toda hora virar o mínimo possível. Se bob eh, só uma vez de cada lado. E aí vai depender também do do quanto o assim, de como você gosta de ser ma mais mal passado, bem passado, também um rosbife é uma coisa que às vezes as pessoas pensam: "Ah, é difícil". Não. Você pega uma uma uma peça, você dá uma uma selada no no na frigideira, por exemplo, aí põe põe num num num prato grande, né, que possa ir no forno, de preferência de cerâmica e põe u uns pedaços de manteiga por cima, algumas ervas, eh, um alho amassado e é isso, e é esperar um uma meia hora, dependendo do do ponto que você gosta. Assim, as coisas são realmente simples. É só tentar.
Tá, tá. Uhum. É mesmo? Uhum. Hum. Que ele fica mais saboroso. Uhum. Entendi. Certo. Uhum. Tá. Uhum. Hum. Tá. Entendi. É, eu acho assim, ó: carne vermelha, eu sei escolher carne boa e, realmente, isso que você falou foi o que eu aprendi: que faz muita diferença a qualidade da carne, né. Se você tem uma carne boa você vê, por exemplo, picanha pra fazer churrasco, só precisa de sal. Não precisa de mais nada, né. Então, essa manha eu já aprendi, mas, assim, eu acho que legal a ideia do rosbife. Eu nunca fiz, porque eu achei que era uma coisa super complexa. E aí, pra selar a carne, eh, eu preciso colocar um pouquinho de óleo ou de manteiga na frigideira ou é direto ali no na frigideira, mesmo sem nada?
Uhum. Exato, exato. Não. É muito simples. Olha, eh, eu acho o ideal usar mais do que óleos, eh, manteiga. Manteiga mesmo. Eh, não não muito, só o o suficiente para enfim, não grudar. Se você tiver, um um uma frigideira muito boa, mas a bo é o bom que a manteiga, assim, dá um gostinho extra. Mas, assim, nada demais.
Tá, tá. Uhum. Ah, sim, é uma crocâncinha também, né.
É. Exatamente. É só para selar mesmo, e enfim, é é o básico. S aí você joga no põe num num num prato, no refratário e e faz isso. Põe a manteiga por cima, umas ervas, eh, alho, dente de alho e e assim, amassado. Hum, é simples e não tem erro, assim, o ideal é deixar também, como eu falei: salgar, eh, a peça inteira. Eh, um dia antes, deixar na geladeira.
Uhum. Sei. Tá. Uhum. Uhum. Tá.
E, enfim, é simples. É realmente simples.
Ai, sabe essa coisa de salgar, até a minha mãe dá bastante risada da de mim, porque ela sempre fala assim: "Ai, bota um punhadinho, bota uma pitadinha." Eu falo: "Mãe, eu não entendo o que é pinhe pitadinha, punhadinho, me dá medidas exatas." Aí ela fala sempre assim: "Olha, faz o a pitada que você acha que é, que provavelmente vai ser menos do que precisa e depois você ajusta no prato ou na hora que você provar." Mas sabe que eu esqueço de provar comida, que já é uma boa dica de que eu não sou boa cozinheira. <laughs>
Aham. <laughs> Aham. É, isso é normal. Isso é normal. Mas faltar sal não é a pior das das coisas, porque você pode jogar sal depois que estiver pronto assim, né? <laughs>
Uhum. É o que eu penso e você não consegue tirar o sal se você salgar demais, né.
Exato, exato. Então, assim, isso vai muito de gosto e aí com o tempo você você vai pegando, com o tempo, você pega essa parte de sal, essa parte de de tempero, exagerar ou botar de menos também, isso é uma coisa que, assim a prática, eh, vai te mostrando.
Pegando a manha. Uhum. Sei. Com certeza. Olha, obrigada pelas dicas. Eu tô assim, tentando realmente fazer umas coisas diferentes, até porque a gente acaba enjoando da mesma comida, do mesmo tempero, né. Mas eu acho que eu vou então tentar fazer o rosbife primeiro e quando der certo, aí eu tento fazer o frango assado. Vamos ver. <laughs>
Uhum. Tá ótimo. Eu acho que vai ficar ótimo. Você vai gostar.
Tá bom? Obrigada, viu e até mais.
De nada, até mais.